É, é verdade. Eu posso conversar com alguém sobre sobre isso, como é que ela tá.
E que este e que este no mesmo lugar que você, porque cada lugar é é um mundo, né.
Uhum.
Então, a Itália terá os seus próprios as próprias leis, Portugal
É, esses di esses dias eu até com eu conheço um rapaz que ele é italiano e mora aqui, né. Aí, eu falei: "Cara, me conta como é que você fez, você mudou seu endereço, né, da Itália para cá?" Ele: "Não". Falei: "Mas você está aqui há 2 anos, né?" Ele: "É". Aí, eu falei: "Mas como é que você acessa o sistema de saúde?" Ele: "Eu não acesso". Eu falei: "Meu Deus do céu, você está pior que eu".
Ah. Hum.